Evet, aslında söylediğin, eee, şey, eee, herkes için de çok, ooo, yapılabilir bir şey gibi de görünmüyor. Bu anlamda gerçekten düşüncen oldukça takdir edilir bir, eee, durum. Eee, bu noktada, eee, hem, eee, bulunduğun şehrin mutlaka zorlukları olabilir. Bulunduğun şehrin, eee, ül eee, ülkenin, eee, ya da şehrin imkânlarıyla birleştirdiğin, işte, bir iş ve iş belki firmaların bir arada olduğu bir fuarı değerlendirdiğin. Aslında belki de bütün algını ve dikkatini, e, tamamen kariyerin üzerinde neler yapabileceğine entegre ettiğin bir dönemden bahsediyorsun. Bu odaklanma, ııı, noktasında, eee, farklı, eee, nelere açıksın? Yani, bu bir sektör değiştirmek olabilir dedin. Peki, şehir değiştirmek bunun içerisinde mi? Eee, bunun dışında hiç bilmediğin bir sektöre karşı cesaretli hissediyor musun kendini? Yani, ne kadarlık bir değişimden bahsediyorsun? Sen, eee, neye kendini daha hazır hissediyorsun bu zamanlarda?
Kolay değil. Hı hı. Aynen öyle, haklısın. Ya, birçok şeyi, eee, yapabilirim. Hem özgüvenliyim o konuda hem de açığım. Ama mesela şehir değiştirme konusunda açık değilim. Çünkü hâlihazırda, işte, e, 1 oğlum var, onun okulu belli. Eşimin işi aynı şehirde. I onların rahatını bozmam. Yani, eee, bir daha bir taşınma, başka bir şehre gitme düşünmem ama ben kendim fedakârlık yaparım. İşte, uzaksa arabayla giderim. İii, belki günde a sabah akşam 1'er saatten 2 saat giderim. Eee, iş dışı, yurt dışı seyahatleri yapmaya açığım. Hani <giggles> oluyor ya, böyle, iş başvurularında <giggles> aşağıda, işte, hiç se eee, yurt dışı seyahatlerine Seyahat engelim yok, evet. Eee, B1, eee, ehliyetim var. <giggles> Araba kullanabiliyorum falan. Tabii ki, yani, kendime işin esprisi, eee, geliştirmeye her bakımdan, eee, açığım. Yeter ki bana zarar vermesin, aileme zarar vermesin. Sonuçta genç insanlarız. Neden olmasın yani? Denemek eee, den hiçbir şey kaybetmeyiz ki belli bir yaşta, eee, ülke değiştirdik. Ciddi şeylerin altına girdik. Eee, kolay işler değil. O yüzden, hani, kendimle de gurur duyuyorum bu konuda.
Hımm, çok güzel. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Hıı, gayet anlaşılır. HI hı. N evet. Hı hı. Evet. Seyahat <giggles> engeli ya da seyahat esnekliği. He he. He he. He he. Evet. Eee, bunlar Imm, hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet.

Yani buna, işte geldim 3 sene önce hadi ben, eee, sektör değiştireyim kendimi o yönde geliştireyim demedim. Çabaladım, didindim, baktım olmuyor işte. Sonuçta, eee, finansal açıdan da zorlanıyorsun. Hani, para kazanman lazım bir yandan, zorunlulukların var. E, baktım olacak gibi değil, biraz böyle sinirler de geriliyor
Evet. Hımm. Tabii, muhakkak. Hı hı. Evet.
limitler zorlanıyor. Baktım olacak gibi değil. Hem bir yandan işte, eee, dil açısından kendimi, eee, geliştirme. Eee, orada en azından ne yapacağım belli. Ama diğer konuda işle ilgili ba hâlâ bilmediğim şeyler var. Eee, tam ne yapacağımı bilmiyorum ama biraz böyle yönümü kariyerimi değiştirip o konuda kendimi geliştirmeye çalışıyorum. En azından deniyorum yani, onu demek istiyorum.
Hı hı. Evet. Hımm. Tamam. Hı, anladım. Aslında de ne aradığını, ne yapmak istediğini bulma konusunda bir arayışta olduğunu söylediğin için, eee, bu konuda, eee, bulunduğun şehirde ya da ülkede, işte, birtakım, eee, bir araya gelme etkinlikleri, tanışma toplantıları, sektör bazlı, eee, etkinlikler oluyor mu? Onlara katılıyor musun? Onlara nasıl bakıyorsun? Yani ne tür fırsatlarda, eee, değerlendiriyorsun?
Aynen öyle. Ya geçen 2 hafta önce işte bir, eee, bulunduğum şehre bir, eee, b işle alakalı bir fuar vardı. Bu fırsatı değerlendirdim, gittim biraz böyle orada da, eee, vizyonum açıldı. Emm, işte birtakım işte YouTube'da bazı videolar izliyorum. Eee, işte bulunduğum şehir liman, eee, büyük limanlardan biri, Avrupa'nın büyük limanlarından biri. Eee, orayla alakalı bir şeyler olabilir diyorum, hani sonuç itibariyle.
Hımm, güzel. Hı hı. Evet. Hı hı. Lojistik limanlarından birisi. Ga öyle mi? Hımm.
Evet, evet yani, eee, alakalı bir şeyler ya. Biraz böyle nasıl desem, bakış açımı değiştirdim. Yani, eee, ben
Hımm. Tek bir konuya odaklı değil de daha geniş bakmaya çalışıyorsun galiba. Anladım.
Aynen. Yani iş beni bulmasın da, ben nerede ne iş varsa onu bulayım, kendime de ona göre, eee, revize edeyim. Yani kendimi biraz değiştireyim. Eee, biraz o aşamadayım şu anda.
Hı. Evet.

Imm, kesinlikle aslında bahsettiğin bu, uuu, kendinle gurur duyma noktasında, eee, çok anlaşılır. Çünkü, eee, hayat değiştirmiş olmak belki birçok şeyi, eee, geldiğin ülkede bırakmış olmak ve hâlen belki, eee, yaşının da etkisiyle, eee, söylüyorsundur ama bir şeylere cesaret edebiliyor olmak gerçekten çok takdir edilir konular. Ve bu noktada, eee, yeniliklere açık olmak, farklı imkânları zorluyor olmak da, eee, eminim ki senin için çok yeni fırsatları beraberinde getirecektir. Eee, bu, eee, iş arayış sürecinde, eee, kendini geliştirmek adına ya da iş arama adına kullandığın belli platformlar var mı? Ücretsiz eğitimler, kurslar ya da, eee, iş ilanlarını takip edebileceğin bir yöntem. Neler yapıyorsun dijital platformlar üzerinden?
Aynen öyle. Aynen öyle. Umarım. Eee, birkaç tane iş ilanı baktığım, işte, siteler var. Onları kullanıyorum, işte, LinkedIn, Indeed. Eee, oralardan işlere bakıyorum. Eee
Evet. Hı hı.
Evet, yani, düşündüğüm bazı eğitimler var ama finansal açıdan şu anda o konuda acele etmiyorum yani öncelikle, hani, işi tespit edeyim, belki işle beraber o programı alırım. Eee, belki işim destek olur, sponsor olur diye düşünüyorum. Eee, ama tabii bir araştırmaya devam ediyorum. Onun dışında, eee, zaten dil öğrenirken, eee, işte, YouTube'u kullanıyorum, birtakım uygulamaları da kullanıyorum. Yani bu şekilde şu anda gidiyor. Imm, kolay süreçler değil ama, eee, ChatGPT ile konuşuyorum mesela. Eee, onun
Hı hı. Evet. Hıı, evet. Hı hı. Evet. Hı hı. YouTu Doğru. A! Öyle mi? ChatGPT'de neler paylaşılıyor? Neler konuşuyorsun?
Sohbet ediyorum yani arkadaş gibi onunla, eee, bazı sorular soruyorum. Cevap veriyor. Eee, o
A, u ilginç! Hı hı. Nasıl buluyorsun verdiği cevapları? Ne düşündürüyor sana?
Yani, bazen evet sistematik olabiliyor ama bazen faydalı. Yani bana, eee, faydaları da olduğu oluyor.
Hımm, öyle mi?